Bạn ơi, dạo này chán quá đi á. Đi làm gì á, mà mình cảm giác hông có tập trung được á. Rồi, mỗi cái lần trước khi làm á bạn, thì mình cảm giác bắt đầu buồn chán á, hông biết tại sao nữa, chắc là cuối năm á, nhiều việc quá đi á, mà lương thưởng lại hổng có được gì hết trơn, nên là mình cảm giác chán nản mỗi khi mà đi làm ghê á.
Ừm. Ờ, hiểu, hiểu ha. Ừm, mình cũng rất là hiểu cái cảm giác của bạn mà. Chớ việc là đi làm bản thân nó đã đã không phải là một cái gì quá là thú vị rồi, lại còn không có động lực nữa thì đúng là việc đi làm chán thật, nhưng mà cũng đừng lo nhá, kiểu gì bạn cũng sẽ tìm được cái động lực thôi. Thế thì không biết là hiện tại ấy, thì bạn đang làm cái loại công việc gì vậy? Nó có yêu cầu sáng tạo không?
Ừm. Không nha, công việc của mình á, thì nó chỉ là con số thôi, mình đang làm kế toán á bạn, nên là suốt ngày chỉ là con số rồi tỷ lệ này kia. Thì hiện tại cuối năm á, thì cũng có nhiều cái báo cáo nè, kêu yêu cầu con số nè, rồi những cái, ơm, gọi là, cái, ờ, gọi là, những cái dự án á, thì cũng còn con số luôn. Nói chung là xoay quanh công việc của mình là con số thôi. Nhưng mà làm con số nhiều quá thì nhiều khi bị hoa mắt, chóng mặt, nó rất là mệt luôn á. Và nhất á, là trong cái cái tháng gần đây á, là cuối năm nè, thì á, bắt đầu là mình bắt đầu cảm thấy chán nhiều hơn á bạn, tại vì á, khối lượng công việc nó nhiều ghê luôn á. Bình thường thì mình đã cảm thấy công việc nó đã cũng nhiều rồi, đúng hông? Và mình cũng cố gắng sắp xếp á, trong để có thể làm trong cái, ờ, vòng 8 tiếng đi làm. Nhưng mà tự nhiên cuối năm á, cái xong sếp á, đưa cho mình quá là trời báo cáo để mà làm luôn. Mà có vẻ như là sếp tin tưởng mình hay sao á, suốt ngày cứ kêu mình á là làm báo cáo mà toàn là báo cáo gấp thôi. Mà mấy cái báo cáo đó đó thì mình thấy á, ai cũng làm được mà ta, mà sao sếp toàn đưa cho mình không à. Nhưng mà để mà nói với sếp á, thì mình cũng khá là ngại á bạn, kiểu như, mình rất là ngại khi mà tiếp xúc với sếp luôn. Tính mình thì đó giờ như vậy á, nên là nhiều khi mà buồn chán như vậy thì mình cũng cố làm thôi, nhưng mà tinh thần hổng có được thoải mái chút nào hết á.
Ừm. Ờ. Ừm, đúng nha. Ồ! Ừm. Ồ! Ừm. Mệt ha! Ừm. Ồ, công nhận, việc làm kế toán cả ngày chỉ quanh quẩn quanh những cái con số lại còn có một cái khối lượng công việc nhiều như vậy, thì đúng là việc bạn mệt mỏi nó cũng rất là bình thường thôi. Ờ, ai cũng vào những cái vị trí giống hệt như bạn thì cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi y hệ thôi. Bạn cũng đừng có quá là lo lắng nhá! Thì cái điều này thì kiểu gì cũng có cái cách giải quyết ấy mà, mình ở đây là để giúp bạn mà. Thế thì không biết là bạn có thể chia sẻ thêm cho mình là cái cảm giác buồn chán này của bạn ấy thì nó sẽ thường xuất hiện vào những cái lúc nào? Kiểu ngay trước khi đi làm hay là chỉ đến khi ngồi vào bàn để làm việc, bạn mới bắt đầu cảm thấy rất là buồn chán thôi?
Ừm. Ừm, mình đã buồn chán từ cái lúc mà mình mở mắt thức dậy, mình biết mình phải đi làm rồi đó. Mình nghĩ là cái cảm giác này bớt buồn khi mà vào Chủ nhật hàng tuần á bạn. Và như là mình nói á, là đi làm rất là chán á mà tiền thưởng thì hổng có được. Cuối năm mình cũng chưa nghe nói là có tiền thưởng tháng 13 gì hết á, nên là bị nản ghê á! Rồi xong dạo này mỗi ngày đi làm mình thức dậy á, mình nói là ''Trời ơi, trong công ty cả đống việc chưa hoàn thành xong á, phải đi làm chán ghê!'', là từ lúc mình nói là mở mắt dậy mình đã chán rồi nha, xong rồi khi mình trên đường đi làm, trong đường đi làm mình cũng thấy là chán nè. Rồi xong khi mà ngồi vào vào bàn làm việc nha, đúng giờ vào việc á, cái bắt đầu mình thấy chán ghê, kiểu như là, đi làm mà cứ hông có động lực á bạn, thì kiểu như nó hông có hổng thấy vui gì hết á. Dạo này cuộc sống á kiểu như là đang s tồn tại thôi á, chứ hông có thấy đang sống luôn á.
Ôi trời ơi! Ô, ồ. À ha. Ừm. Ừm, nản thật. Ừm. Ừm, đúng nhỉ? Ồ! Ôi, mình rất là hiểu cái cảm giác của bạn đấy, cảm giác là làm một cái công việc mà lại không cảm thấy có ý nghĩa gì lắm, ngày nào nó cũng lặp đi lặp lại như vậy thì đúng là nhàm chán thật. Đã vậy thì có vẻ là nghe cái tình trạng này cũng khá là đáng lo, việc là bạn đã mệt mỏi ngay từ cái thời điểm mở mắt dậy thì công nhận là có vẻ công việc này hơi áp lực với bạn rồi. Thế không biết là cái cảm giác buồn chán này ấy, nó kéo dài cả ngày, liệu nó có kéo dài đến cả cái thời điểm mà bạn đã kết thúc cái cái ngày làm việc của bạn không? Hay là đến lúc, gọi là, ra khỏi công ty là bạn sẽ cảm thấy bình thường vậy thôi?
Ừm. Đúng á! Ừm thật Ờ, thật ra á là dạo này khi mà đi làm về thì mình c vẫn cảm giác là hổng có được vui á, kiểu như là những cái thời gian bình thường á thì mình nghỉ ngơi, đúng hông? Mình hay, cái kiểu á, là sẽ đi hẹn bạn bè cà phê nè, xong rồi mình s cũng hay, gọi là, đi tập thể dục thể thao cho nó vui, kiểu như là, có nhóm bạn á cũng khá là vui luôn. Mà dạo này đi làm về á, mình thấy mình mệt ghê, giống như là mình dùng quá nhiều năng lượng trong lúc làm hay sao á, về nhà mình thấy mệt ghê á, mình cũng hông có muốn là giao tiếp với mọi người luôn nha. Rồi nhiều khi bạn bè mình rủ đi chơi á, mình cũng hổng có thèm đi luôn, rồi á, mình có chơi cầu lông đó, cái xong mình dạo này mình lười quá, mình mệt mỏi quá, mình cũng bỏ chơi một thời gian luôn rồi.
Ừm. Ừm. Ừm. Mệt ha. Ôi giời! Ừm. Ôi trời ơi! Có vẻ là cái việc là công việc căng thẳng nó cũng ảnh hưởng đến cả lối sống, cũng ảnh hưởng đến cả những cái mối quan hệ xung quanh của bạn rồi nhỉ? Thế thì tình tình trạng này khá là nặng rồi đấy! Không biết là những cái hiệu quả công việc của bạn thì sao? Liệu cái tác phong mà không được, ờ, vui vẻ lắm này, thì rất là buồn chán này, nó có ảnh hưởng đến hiệu quả công việc của bạn không?
Đúng á! Có nha, kiểu giống như á là mình đi làm thì mình cảm giác chậm hơn á, chậm như hơn hồi trước, kiểu như là, đi làm thì hơi thiếu sự tập trung, có vẻ là do mình cũng hổng có hào hứng á bạn. Hồi trước mình đi làm nha, mình thấy rất là vui khi mà mình tìm ra được 1 con số nha, hoặc là mình lấy được 1 cái số liệu mà mình thấy đúng á, mình thấy rất là vui luôn. Còn bây giờ á, khi mà mình làm những cái số liệu như vậy á, mình thấy chán rồi, nhiều khi mà bạn biết á làm kế toán thì nó cần phải chính xác từng con số luôn. Mà khi mà mình đã không có tập trung được á, thì cái số hay lệch, lệch xong là phải tìm ra cái lỗi, rồi nhiều khi mình tìm cả buổi luôn, mình hông có biết cái lỗi nà anh nó nằm ở đâu hết trơn á, thì nó cũng khá là ảnh hưởng tới lại hiệu suất công việc của mình. Mà trường hợp mà nếu mà không tìm ra lỗi nha, thì mình phải tăng ca ở lại làm. Đó, thì cái vòng lặp nó cứ kéo dài như vậy hoài luôn!
Ừm. Ổ! Ừm. Ừm. Ờ, vậy thì càng mệt ha? Ừm. Ôi, thế thì nghe đúng là mệt mỏi thật, mình rất là thương bạn. Việc, gọi là, cái công việc thì đã bản thân nó đã rất là nhàm chán rồi, lại còn, ừ, lặp đi lặp lại, lại còn lại làm ra những cái lỗi lại khiến cho bạn lại càng bị mệt mỏi hơn nhỉ? Thế thì không biết ấy là bạn có thể chia sẻ là cái thời điểm bạn cảm thấy buồn chán nhất ở trong ngày là những cái thời điểm nào? Liệu là lúc thức dậy, lúc mà bạn bắt đầu ngồi xuống làm việc hay là trong 1 cái quá trình làm việc bạn cảm thấy buồn chán nhất?
Đúng á. Ừm, thật ra thì cảm giác buồn chán này kéo dài cũng khá là dài trong ngày á, kiểu như là, đang trong lúc làm thì nhiều khi cũng như mình nói á, là, ờ, trước khi đi làm thì cũng thấy chán, tại vì sắp phải đi làm á. Rồi xong vô bàn làm việc thì cũng sẽ có đôi lúc mình cảm giác mình có tập trung, nhưng mà thường á, thì cảm giác buồn chán hay hay xảy ra khi mà mình giải quyết không có xong được á, mình hổng có tìm ra được mấy số liệu phải làm nè. Rồi nhiều khi á, sau cái giờ chiều á bạn, thi thì mình khi mà ngủ trưa thức dậy thì mình bắt đầu mệt rồi, nó hông còn nhiều năng lượng như buổi sáng nữa, thì mình lại cảm thấy chán hơn nữa, nên là mình cũng hay mua cà phê để uống để tìm cái sự tỉnh táo á. Nhưng mà uống cà phê nhiều quá thì mình thấy cũng hông có được tỉnh táo nhiều mà tối á, còn gây ảnh hưởng tới giấc ngủ của mình buổi tối luôn, nên là mình nghĩ là buổi chiều sẽ chán hơn là buổi sáng á.
Thế à? Ừm. Ờ. Mệt ha! Ừm. Ừm. Ừm. Đúng thật. Ờ. Uầy, thế thì mệt mỏi s kéo dài trong ngày như vậy, thì công nhận là ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn rất là nhiều đấy. Thế hiện tại ấy, khi mà bạn đang muốn kể với mình câu chuyện này, thì bạn mong muốn là cái hướng giải quyết sẽ là bạn sẽ loại bỏ được cái cảm giác buồn chán này, tìm lại được cái niềm vui trong công việc, hay là bạn chỉ muốn là tăng hiệu suất công việc và có thể vượt qua được cái cảm giác buồn chán này nhanh nhất có thể thôi?
Ừm, nói chung á là mình đang có muốn á là chấp nhận á là, kiểu như là, buồn chán thì cũng có thể xảy ra khi mà đi làm thôi, và mình phải làm sao á để mình không có vẫn vượt qua được cái cảm giác này và làm việc tốt hơn, rồi cuối năm này thì cầu hiệu suất công việc của tốt hơn thì nhiều khi á thì được sếp khen nữa.
Ừm. Ừm. À, thế thì mình đã thấy bạn rất là muốn cải thiện, đây là một tín hiệu rất là đáng mừng rồi đấy. Thế thì đầu tiên ấy, bạn hãy nhìn lại vào bản thân và coi cái cảm xúc buồn chán này là một cái điều hết sức bình thường thôi, giống hệt như bạn nói vậy, cái cảm giác buồn chán này khi vào cuối năm nhiều việc thì ai cũng cảm thấy buồn chán mà. Nên là bạn cũng đừng tự trách bản thân, cũng đừng mang cái kéo dài cái cảm giác xúc buồn chán này giống, như kiểu là, việc nó là một cái gì đấy quá là to lớn, quá là không thể vượt qua được. Bạn coi nó quá là bình thường, chán khi làm việc là một điều bình thường thôi và làm như thế thì khi mà kết thúc cái công việc, bạn hãy, gọi là, ngừng ngay cái cảm xúc buồn chán này lại, đi về nhà và sống cái cuộc sống riêng của mình, cứ tận hưởng cái cuộc sống thôi không cần quan tâm đến công việc khi về nhà nữa đâu. Bạn hãy cứ thử thay đổi suy nghĩ nho nhỏ như vậy xem sao nhá.
Ừm. Cũng đúng. Ừm. À, nói chung á là nếu mà buồn chán thì mình cũng nên để cho nó là trong cái lúc làm thôi, đúng hông? Về nhà thì mình vẫn có thể là có những cái khoảng thời gian riêng tư nè, rồi mình tìm thêm những cái hoạt động có thể là giúp cho mình giảm buồn chán á bạn. Thường á, mình về nhà mình cũng hay bấm điện thoại thôi, mình cũng hông có làm việc khác để bớt cái cảm giác này đi hết á. Thì bạn có gợi ý nào cho mình hông?
Ừm. Ừm. Ưm, ừm. Ờ, với trường hợp mà bạn về nhà và bạn đã kiệt sức, ưm, hết sức rồi, và không muốn làm thêm các cái hoạt động rào khác ấy, nên cái lúc này bạn có thể làm một vài những cái hoạt động, những cái nghi thức ngắn khi mà về nhà để giống như, kiểu là, tự làm cho bản thân có thể, ờ, thoải mái trở lại vậy. Ví dụ như, kiểu là, ra khỏi công ty một cái nhá, bạn tự thưởng cho bản thân một cái món đồ ăn gì đấy ngon chẳng hạn này, hoặc là đi về nhà uống một cái cốc nước lạnh, hoặc có thể là cởi bỏ quần áo ra, thay vào bộ những bộ quần áo thoải mái hơn, đi tắm này, bật nhạc này, hoặc là chỉ đơn giản thôi đấy là ngồi xuống xả hơi nhưng mà không cầm điện thoại lên để bấm. Những cái hành động như vậy nó giống như, kiểu là, để làm tái tạo lại đầu óc vậy, khiến cho bạn có thể cảm thấy là nhiều năng lượng hơn một chút, thay vì là đem cái cảm giác kiệt sức từ công ty quay trở lại nhà bạn nhá.
Ừm. Ừm, cũng được. Ừm, mình hiểu nha. Mình thấy cái cách bạn gợi ý á, thấy cũng khá là dễ áp dụng, đúng hông? Chắc á là mình sẽ thử á, ngày mai mình sẽ thử cái việc này mà bạn gợi ý cho mình luôn.
Ừm. Ừm, đúng rồi đấy. Ngoài ra ấy, thì bạn cũng có chia sẻ là buổi sáng và đầu giờ chiều là những cái khoảng thời gian khó khăn nhất để mà có thể bắt đầu làm việc được, đúng không bạn?
Ừm, đúng rồi.
Ồ, thế thì với những cái khoảng thời gian khó khăn này, tốt nhất là bạn đừng chống lại nó, bạn đừng có cố gắng là loại bỏ cái cảm giác đấy đi, mà thay vì vậy ấy, hãy cứ nhẹ nhàng với bản thân. Là vào những cái khoảng thời gian bạn cảm thấy là bạn không làm được việc thì bạn có thể nghỉ tay một chút này, hoặc là bạn có thể chuyển sang làm những cái việc mà nó đơn giản hơn, nó nhẹ nhàng cho đầu óc của bạn hơn. Những cái lúc mà bạn đến ga đến công ty vào buổi sáng hoặc là đầu giờ chiều, bạn hãy chỉ làm những cái việc như kiểu là đi pha cà phê này, hoặc là đi dọn dẹp lại cái bàn làm việc của mình này, hoặc là đơn giản hơn thì đi bộ loanh quanh, duỗi người một tí này. Không thì những cái việc mà có thể là phục vụ trong công việc nhưng mà không nhất thiết là phải làm việc, như kiểu là sắp xếp lại những cái thư mục ở trên máy tính thôi, xem email, kiểm tra email. Đó, những cái việc nho nhỏ mà không hề áp lực, không hề phải động đến những cái con số như vậy sẽ khiến cho bạn có thể giống như kiểu là vào guồng vậy đó. Thì những cái công việc khó bắt đầu nó sẽ dễ bắt đầu hơn một tí. Bạn thử làm xem sao nhá!
Ừm. Ừm, cũng được. Ừm. À, nói chung là mình cũng nên là bắt đầu bằng những cái việc dễ dàng, đúng hông? Khi mà mình đã hoàn thành được cái việc dễ dàng thì nhiều khi mình lại có động lực để làm những cái việc khác tốt hơn, đúng hông bạn?
Ừm. Đúng rồi đó. Và chắc chắn là với những cái khối lượng công việc dày đặc như vậy thì việc bạn tăng ca, việc bạn làm việc liên tục suốt cả một ngày dài thì nó cũng ảnh hưởng đến cả sức khỏe, cả tâm trạng của bạn đấy. Thế nên là trong những cái quá trình làm việc cả ngày như vậy, bạn cũng nên để ý tới bản thân, đó là đặt những cái khung giờ, những cái giới hạn thời gian thôi. Ví dụ như, kiểu là, làm việc tầm khoảng 45 phút liên tục đi, thì bạn sẽ dành ra cho bản thân tầm khoảng 10 phút để thoải mái nghỉ ngơi. Có thể là đứng dậy đi ăn trái cây này, có thể là đứng dậy vươn vai, duỗi vai hoặc là chỉ đơn giản là ngồi yên ở trên đấy nhưng mà ngồi thật là thoải mái, nghe một cái bài nhạc nhẹ hoặc là nhắn tin, hoặc là chơi một cái trò gì đấy mình thích cũng được. Đó, chính những cái khoảng thời gian nho nhỏ này là có thể giúp cho bạn có thể lấy lại được năng lượng, đồng thời thì không bị cảm thấy kiệt sức do là phải tập trung quá là cao độ trong suốt cả một cái ngày dài đâu. Xong như thế thì vừa cải thiện được hiệu suất của công việc mà bạn cũng không bị cảm thấy là, kiểu, hết sức lực khi mà phải làm việc ở công ty quá là dài đâu.
Chuẩn luôn. Ừm. Ừm. Mình hiểu rồi nha. Nói chung á là mình cũng sau khi mà những cái khoảng thời gian tập trung á thì mình sẽ có những cái khoảng nghỉ ngắn, đúng hông? Để làm cho tâm trạng của mình sẽ đỡ bị khó chịu hơn? Tính ra thì mình thấy cách này cũng hay á, mà bữa giờ mình đâu có biết để mình áp dụng đâu. Hồi nãy giờ bạn có cho mình nhiều cái lời khuyên khá là hay với lại là cũng dễ áp dụng nữa. Chắc chắn nha, mình sẽ thử áp dụng những cách này á, hy vọng là mình sẽ chấp nhận được cái việc là buồn chán trước khi làm việc nha. Cảm ơn bạn nhiều.
Ừm. Ừm. Ừm, bạn hãy cứ nhẹ nhàng với bản thân thôi. Mình tin chắc là những cái công việc nó cũng sẽ nhẹ nhàng với bạn lại ấy mà. Chúc bạn may mắn và thành công trong công việc nhá.
Ô kê, bye bye.